โอเค ถ้าเป็น เอ่อ ในกรอบเวลา ที่ค่อนข้างจะเยอะ ไม่มีอะไรต้องกลัวครับ แต่ต้องระมัดระวัง ถ้าเรากินมื้อเดียว ชั่วโมงเดียว มันจะมีสูตรเวลา ที่ค่อนข้างที่อันตรายคือ 23:1 ก็คือหยุดกิน 23 ชั่วโมง กินได้แค่ชั่วโมงเดียว อันนั้นต้องระวัง เพราะว่า เราจะมีเวลาแค่ชั่วโมงเดียว ในการกิน ใช่ไหมครับ แล้วบางทีเราอาจจะกินแคลอรีไม่ครบ อะไรพวกนี้ อันนี้มันก็จะเป็นอันตรายได้ เพราะว่าบางที ถ้าเรากินไม่ครบนะครับ ร่างกายเราจะไม่ได้รับแคลอรี ที่เพียงพอนะครับ ก็จะทำให้มี Yo-Yo Effect ก็คือกลับมาอ้วนนะครับ เป็นเอฟเฟกต์ที่ โอ้ ผอมแล้วก็กลับมาอ้วน อะไรพวกนี้ อันนี้ก็ต้องระมัดระวัง แต่ แต่สำหรับที่ผมแนะนำไป 12:12 เนี่ย ม ไม่มีปัญหาครับ ก็คือเราสามารถที่จะทำได้เลยตั้งแต่วันนี้ ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับ ง่าย ๆ เลย เรียบได้สบาย ๆ ครับผม
อืม เรา ค่ะ อืม เป็นวิธีที่ฟังดูก็ทำตามได้ไม่ ไม่ยากนะ เหมือนจะง่ายเลยอะ กิน 12 ชั่วโมง แล้วก็อดไปเลย 12 ชั่วโมง อย่างนี้ช่วงอด เราก็เลือกเป็นเวลาที่เรานอนก็ได้เนาะ เพราะว่า เรานอนก็นอน 8 ชั่วโมงเข้าไปแล้ว อย่างงี้ เออ ก็เป็นวิธีที่น่าสนใจมาก ๆ เลยล่ะค่ะ เพราะว่า เราเนี่ยเบื่ออาหารสุขภาพเต็มทนแล้ว มัน <sighs> มันท้อแท้ มันมีแต่ผัก มันมีแต่เห็ด มีไข่ มีเต้าหู้ มีอกไก่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ วนไปวนมา วนไปวนมา มันไม่ได้มีอะไรที่แบบ เออ ไม่มีแฮมเบอร์เกอร์ ไม่มีเฟรนช์ฟราย ไม่มีไอติม โอ้โฮ! มันน่าเบื่อมากเลยล่ะค่ะ แต่ พ โอ้โฮ แต่พอคุณให้วิธีนี้มานะ เรารู้สึกว่า เหมือนเราน่าจะบาลันซ์ชีวิตได้เหมือนกันน่ะนะคะ เพราะว่า เหมือนคุณบอกเอง ใช่ไหมคะว่า เหมือนมันไม่ต้องอดของหวานด้วย แล้วก็ไม่ต้องอดแป้งด้วย ใช่ไหมคะ? เรา เราทำได้แค่ อะ อยู่ในกรอบเวลาที่เราตั้งไว้ แล้วก็กำหนดไว้ แต่แค่ห้าม ห้ามเลย อุ๊ย เราว่า เราน่าจะทำได้ไม่ยากจริง ๆ นะ เดี๋ยวเราจะลองค่ะ ต้องลองวิธีนี้แล้ว แล้วเราจะได้เอาผลเลือดที่ดีเนี่ย ไป ไป ไปอวดหมอบ้างอะค่ะ เราจะได้ ไม่ต้องทานยาลดความ อ่า เขาเรียกว่าอะไร ทานยาลดไขมันน่ะค่ะ เออ เราไม่อยากทานเลย วันนี้ต้องขอบคุณ เอ่อ คำแนะนำดี ๆ จากคุณนะคะ มันทำให้เรารู้สึกสบายใจ กับการลดความอ้วนครั้งนี้แล้วกันน่ะค่ะ แล้วเราก็รู้สึกว่า เราต้องทำให้ได้เลยค่ะ ลดไขมันที่ไม่ดีในเลือดของเราอะค่ะ ขอบคุณมากจริง ๆ เลยนะคะ
ใช่ครับ ใช่ ใช่ ถูกต้องเลยครับ <laughs> <laughs> อืม เอ็น เอ็นดูจังเลยครับ <chuckles> ไม่มีไอติมด้วย อืม เข้าใจเลยครับ อืม ครับผม ใช่ ๆ ใช่ ครับผม ใช่ ถูกต้องเลยครับ ลอง ครับ ลองดูเลยครับ อืม ครับผม